İş yerinde bize aynı anda bir sürü görev veriyorlar ve, iii, gerçekten bir proje bitmeden ötekine geçmem gerekiyor ve araya bazen, eee, başka görevler de giriyor, böyle, teknik çizim gibi ya da acil render alınması gibi tasarımla alakalı, eee, ve gerçekten odaklanmakta zorluk yaşıyorum. Çünkü, eee, bir şeyi tasarlarken çok uzun süre düşünmem gerekiyor, onu güzel tasarlayabilmem, ortaya güzel bir şey çıkarabilmem için ama, eee, gerçekten bu şekilde ardı ardına birikince yarım yarım oluyor işlerim ve gerçekten, eee, kendimi, eee, böyle, yetersiz bile hissediyorum ve hangisini acaba, böyle, sıraya koyayım da öncelikli olarak yapayım, gerçekten kestiremiyorum.
Tamam. Evet, ya, seni çok iyi anlıyorum aslında. Ardı ardına iş bir noktada kaygıyı da beraberinde getiriyor çünkü sanki yetişmen gereken, hiç durmaman gereken bir süreçten bahsediyor gibisin anlatırken. Fakat burada, hani, iş yerinin beklentisini de anlamak için birkaç soru sormak istiyorum. Eee, mesela daha çok, hani, eee, size ardı ardına iş vermelerinin sebebi her işe bir noktada biraz biraz başlamanızı mı istiyorlar yoksa mesela bir görevini bitirdikten sonra yapmanı mı talep ediyorlar. O yüzden mi koyuyorlar bir kenara ya da bir dosya veriyorlar sana? Daha çok ne istiyorlar, talep ettikleri şey ne bu konuda?
Evet. Hı, tabii. Hı hı. Evet. Eee, şöyle aslında bir tasarım geliyor müşteri tarafından ama, eee, aynı anda bir sürü dosya var ve, eee, az çalışan da var birazcık. Eee, onları, e 1 tanesini tamamlarken müşterinin biri diyor ki: "Bu bana acil lazım." Araya giriyor ve ona geçmek zorunda kalıyorum. Eee, sonra, eee, başka bir müşterinin, eee, ya yapılmakta olunan tasarımı, EBİS'ten tasarlıyoruz ve, eee, uygulaması da var bunların. Acil teknik çizimi gerekiyor, onu da kenara bırakıyorum, ona geçiyorum. 2 tane ardında bıraktığım proje oluyor ve 3-4 tane bazen 5 tane bile birikebiliyor. <chuckles> Gerçekten beni çok zorluyor öyle olunca.
Hıı. A! Hı hı. A! Yani, aslında bir noktada, eee, çalıştığın yerin sisteminden de kaynaklanan bir çoklu görev, eee, işi var gibi geliyor bana anladığım kadarıyla. Peki bu noktada, hani, senin gibi çalışan insanlar da seninle aynı konumda mı yani aynı durumda zorlanıyorlar mı? Belki toplu olarak bir, iii, üstünüzle konuşmak bu konuyu n nasıl bir fikir olarak geliyor sana? Çünkü bu gerçekten, hani, normal, eee, sağlıklı bir insanın yapabileceği bir düzeyde değil çünkü 5 tane iş aynı anda yapmaya çalışmak, hiç normal bir durum değil. Sağlık açısından da normal bir durum değil. Çünkü zihinsel yorgunluk fiziksel yorgunluğun destekleyicisidir bir noktada ve bu burada yani sadece kafanı değil bedeni de çalıştırıyorsun bir noktada ve çok zorlayıcı olmalı uzun vadede senin için. Hani, seninle aynı durumda olan insanlar var mı? Konuşuyor musunuz onlarla? Bir üstünüzle konuşmayı düşündünüz mü ya da konuştunuz mu?
Evet, evet. Hı hı. Hımm. Evet. Değil, evet. Kesinlikle. Evet. Tabii. Ya, şöyle: Benim mesela mesai arkadaşım var, o da tasarımcı ve bugün bana aynen şöyle söyledi: "Hani, o kadar proje yetiştirmeye çalışıyorum ki kendimi sıkmışım, böyle kemiklerimi, böyle kaskatı kesilmişim" diyor. <giggles> Evet, böyle, eee, kaslarımız kasılır ya, masaja falan ihtiyaç duyarız o şekilde. Eee, psikolojik, eee, tabii ki de gerginliğin vücuda etkisi de var burada. Resmen böyle, eee, nasıl diyeyim? Gerginlik vücuda ağrı olarak ya da böyle, eee, sırtını böyle geremezsin ve kendini kötü hissedersin ya, fiziksel olarak sanki her yerin ağrıyor gibi hissedersin böyle etkileri oluyor maalesef. Eee, ııı, biraz da şey gibi oluyor projeler yetişmeyince biraz mobbing hissi de oluyor insanın üzerinde. Hani, yetiştirememe kaygısı oluyor sonuçta, böyle psikolojik bir döngü bu ve bitmiyor da maalesef. <chuckles> Eee, biz böyle aylardır tasarlıyoruz ve, eee, geçen ay böyle bir boşluğa düşer gibi oldu, onun ardından böyle rağbet gibi tasarımlar gene yağmaya başladı ve gene aynı döngüye girdik. O yüzden de odağımız çok dağılıyor böyle çizmeye çalışırken.
A. Hı hı. Çok haklısın. Tabii ki. A. Tabii ki. Hıı. <giggles> Evet, seni çok iyi anlıyorum. Peki, hiçbir üstünüzle bu konuyu konuşmayı denediniz mi? Çok zorlandığınızı yani. Belki, hani, çok az çalışan olduğundan da bahsettin. Bu noktada belki yeniden bir istihdam sağlama durumu gerçekleşebilir çünkü, hani, arkadaşının da... Hani, burada sağlığınızı kaybetmek üzeresiniz bir noktada yani. Bu hiç normal bir durum değil düşünülünce, hani, hiçbir çalışma şartlarının bu kadar zorlayıcı olmaması gerekiyor insani açıdan. Hiç konuşmayı denediniz mi?
Hı hı. Evet. Evet, evet. Eee, aslında şöyle oldu: Eee, normalde benden önce 1 kişi çalışıyordu burada ve 6 yıl boyunca çalıştı, tek çalıştı. Ama o da böyle fişek gibiydi. Gerçekten o kadar hızlı kullanıyor ki bilgisayarı, hani, ııı, bir dosyada bir şeyi açtığında ok tuşuna götürürsün ya böyle mouse'un ucunu, onu bile ayarlamış otomatikman gidiyor. Böyle her şeyin, eee, böyle en iyisi şekliyle ayarlamış, bilgisayarın sanki Mozart'ı kendisi, o derece. Eee, sonra 2 kişi olarak devam ettik. Bir de stajyer bir arkadaş var aslında şu anda. Bizi o birazcık destekliyor. Haftanın belli günleri geliyor ama, eee, tasarımlar o kadar fazla ki, yine 3 kişiyiz diyelim 2,5 diyebiliriz. Iıı, haftanın yarısı çalıştığı için yine de yetişmiyor, çünkü teknik çizimler ve başka işler bizi zorluyor. Iıı, aslında, iii, bilemiyorum yöneticiyle direkt olarak da konuşmadık, hani, böyle böyle oluyoruz, üzerimizde iş yığılıyor da diyemiyoruz. Çünkü eskiden daha da az kişi çalıştığı için. <chuckles>
Evet. A! Hı hı. Anladım. Ama pu
Evet, yani.
Burada bir gerçeklik var. sene önceden çalışan kişi 6 yıldır çalışıyor ve belli ki normal belki, hani, ııı, bilginin yanında bir, iii, bilgisayar gibi aslında her şeyi ayarladığı bir konuda çalışıyormuş. Yani herkesin yeterliliği aynı düzeyde olmak zorunda değil. Herkesin performansı aynı düzeyde olmak zorunda değil. Çünkü bir insandan bahsediyoruz, bir robottan bahsetmiyoruz. Bu noktada, ııı, kendisinin de, hani, bu açıdan aslında şöyle konuşarak belki de ona, hani, biz 2 kişi çalışıyoruz ve bu süreçte stres ya da belki yetiştirme kaygısı bizim çalışma verimimiz konusunda da düşüş yaş yaşatmasa da aslında bize çok büyük bir yük bırakıyor ve bu yük bizim, hani, çalışma atmosferimizi çok etkiliyor gibi, hani, psikolojik açıdan da ne kadar yorulduğunuzu anlatır bir pozisyonda onunla konuşmak belki işe yarayabilir. O noktada da, hani, ııı, kendisi de belki yeni bir, i i çalışan alma konusunda size yardımcı olabilir. Çünkü 2,5 kişiyle bu kadar yoğun işin yönetilmesi galiba epey zor gibi duruyor.
Evet. Evet, evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Hımm. Hımm. Evet olabilir. Aaa, ımm, aslında, eee, stajyer arkadaş, böyle, diğer arkadaş da birbirine paslıyor normalde bilgisayarı bölüşüyorlar biri çizerken diğeri ona fikir veriyor. Eee, böyle ona bilgisayar alma konusu falan konuşuldu. Eee, ama yönetici, ııı, almadı. Hani, "Kendi bilgisayarını getirsin." falan dedi böyle birazcık. Eee, ooo, o yüzden yeni birini alacağını ben nedense pek zannetmiyorum. Eee, ve bu işlerin de yetişmesi bizden bekleniyor. Hani, bunu söylemenin aksine içeride bizim yetiştirmemizi, eee, bekledikleri bir ortam var. Hatta gelip sürekli ne yaptın, 1 saatte bunu mu ha tabii, böyle, sıkıştırmıyor ama gelip de bunu bizden göz olarak, böyle bakarak, eee, resmen istiyor, bekliyor, yani, bunu bizden. O yüzden, eee, gerçekten odağımız ciddi anlamda dağılıyor. Ve bu aslında günlük yaşamımı da benim açıkçası etkiliyor. Diğer arkadaşın da öyle ki eve geldiğinde beni arıyor, hani, "Ben bu bu durumları yaşadım." diyor "Etkisinden çıkamıyorum." diyor. Hani, direkt olarak, eee, fiziksel bir durum olmasa da, eee, hani, günlük rutinini yapmak istediğin şeyleri yapamama şeklinde, eee, etkileyebiliyor. Bu hobiler olabilir, s spor olabilir gibi gibi böyle zorlanıyoruz açıkçası.
Hı hı. Tamam. A! Hıı. A! Tabii ki. Aynen öyle. Hı hı. Yani, bu noktada aslında birazcık tercihler devreye giriyor. Yani, tamam, belki, bu işte, belki, çalışmak istiyor olabilirsin ya da belki bu işi seviyor da olabilirsin. Ama, eee, düşünüldüğünde sana ruhsal anlamda çok zarar veren bir konumda. Ve burada aslında hayatta en çok önemli olan şey sağlıktır. Ve burada, ııı, bir noktada sağlığını kaybetmekle uğraşıyorsun ya da sağlığınla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Hem belki bu omuzlarının ağrıması bile olabilir. Yani, bu iş sana her anlamda bir yük... Eee, belki yöneticinle konuşmadan önce kendine yeni bir iş fırsatı aramak ya da bu bulma şansını elde ettiğinde belki onunla bir şeylerin değişmesi için konuştuğunda belki negatif bir yanıt aldığında aslında bir güvencenin olduğunu hissetmek Hani, yeni bir işe başvurabileceğin ya da belki orayla da aynı şekilde konuşup böyle bir, işte, çalıştığını ama, eee, belki istifanı vereceğin şekilde konuşmak, eee, bir adım atmak, yani, bunları değiştirmeye karşı. Sana nasıl geliyor? Zorlayıcı geliyor mu ya da bu fikir sana nasıl geldi?
Evet kesinlikle. Evet. Evet, doğru diyorsun. Hı hı. Mantıklı. Hı hı. Hıı. Aslında çok mantıklı geldi. Hatta ben ve arkadaşım, şöyle, yapıyoruz, böyle, freelancer olarak tasarımc yapabileceğimiz işlere bakıyoruz, böyle, müşterilerimizin olduğu çünkü bazı arkadaşlarım, böyle, yapıyor ve bireysel tasarım yapıyorlar ve böylelikle ekstra, eee, bir kazanç aynı zamanda da kendini biraz güvene alma. Çünkü bazen müşteri edindiğinde uzun süreli onunla çalışabiliyorsun, sana sürekli iş getirebiliyor. Eee, biz de aslında bu fırsatları biraz araştırmaya başladık. Çünkü bu meslekte var, eee, f freelancer olarak çalışma olayı var ve gerçekten çok yaygın. Eee, ama, böyle, mesaili olarak bakmamıştım, bu aklıma gelmedi ya da belki remote olarak olabilir, hani, çünkü şey, eee, bunda gerçekten çok fazla ilan olduğunu duymuştum, belki o şekilde bakabilirim, daha rahat olur diye düşündüm bir an, böyle, düşününce.
Hı hı. Ne güzel. Tamam. Tamam. Evet aslında, yani, belki bunun için, hani, çünkü hayatta bazı şeyleri değiştiremiyorsan bir noktada tercihlerini değiştirmen gerekiyor ki bir şeyler değişsin. Bu işi hâlâ tercih ediyor olmak aslında belki, iii, yöneticini değiştiremezsin ama işini değiştirebilirsin çünkü sana zarar verdiği noktada yapabileceğin önünde bir sürü fırsatlar var, belki bunlara odaklanmak... Yani, bu durumu bir sorun gibi görmekten öte bir çözüm aramaya başlamak belki sana daha iyi gelebilir bu süreç içerisinde.
Kesinlikle. Evet, evet. Evet. Eee, dediğin gibi gerçekten sağlığımı etkilemeye başladı ve böyle artık hafta sonları kendimi, böyle, rahatlatabileceğim aktiviteler aramaya başladım. Hatta, <chuckles> böyle, yoga faaliyetleri falan baktım, masaj ortamı... Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız oluyor. Bir de masa başı çalıştığında ve gergin olduğunda gerçekten böyle omuz ve iskelet sistemi kaskatı kesiliyor ve böyle bir ferahlamaya ihtiyaç duyuyor insan o sebeple. Çok mantıklı aslında böyle şeylere biraz bakabilirim ve, eee, d d aslında söylediğin gibi böyle başka, eee, fırsatları uygun olan bir iş de bakılabilir. Beni belki daha rahatlatır. "En azından mobbing ortamında hissetmediğim bir ortam beni hem psikolojik hem de iş yoğunluğu açısından daha rahat hissettirir." diye düşündüm, doğru söylüyorsun.
Bu ne güzel. <chuckles> Harika. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Aynen öyle, yani, bu noktada belki, eee, profesyonel yardım bile alabilirsin. Tabii ki de o senin hayatındaki sorunları çözemiyor ama belki sorunlarla nasıl baş edeceğine dair sana daha, eee, pratik çözümler, belki daha anlayışlı ya da daha güzel, kalıcı çözümler sunabiliyor. Belki bunu bir, eee, terapiye başlama süreci olarak da görebilirsin kendin için. Hani bu stresi üzerinden atman ya da hayata karşı yeni adımla adımlar atmak için cesaret alma konusunda, eee, terapi almanı tavsiye ederim. Çünkü hani bu hiçbir durum, yani, herkesin ih ihtiyacı olan bir şey bir noktada hayatta ve sen de bunu kendi ihtiyaçların doğrultusunda almaya başlayabilirsin istersen.
Evet. Hımm olabilir. Hı hı. Kesinlikle. Aslında elbette doğru söylüyorsun ve, eee, a sadece iş değil normal hayatım için de böyle bir terapiye ihtiyacım olur. Çünkü dengelemek çok önemli ve ben şu an iş hayatım dolayısıyla özel hayatımı da dengeleyemiyorum. Eee, aslında çok güzel bir tavsiyeydi benim için, buna mutlaka bakacağım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Tabii ki. Hı hı. Rica ederim, görüşmek üzere.